Ờ, <laughs> yeah.
À, vậy. Ừm, kiểu như ừm. Nếu vậy thì Thiệt sự ấy, thì cái cảm xúc của bạn, cảm xúc chủ đạo nào hiện lên trong người bạn khi nghĩ về món ăn đấy?
Ờ, nhưng mà Ừm.
Ừm.
Ờ, thường là mình cảm thấy, a, khá là vui và, kiểu, mà, ờ, ờ, nhưng mà nó phải, ơ những cái chỗ mà nó làm cái hương vị mà giống thì hồi xưa á thì mình, ờ, mình cảm nhận được trọn vẹn hơn, còn bây giờ đa phần là người ta công thức người ta cũng thay đổi hơi nhiều. Hoặc là những cái người mà, ờ, ngày xưa mình đi ăn á, ở quê á, lâu lâu mình về quê chơi á, thì là người ta cũng, a, lớn tuổi quá, người ta không có còn bán nữa, cái mình ăn là mình không, ơ đi tìm hoài luôn cũng không có kiếm được cái người mà làm được như ngày xưa nữa, nên là, kiểu, kiểu, kiểu, ăn đỡ đỡ cho vui thôi, chứ nó không có được ngon nữa. Ừ.
À há, à. À, đúng, <laughs> đúng vậy. Ờ. À. Ừm, à, à, đúng vậy, đúng vậy. Thì đối với mình ấy, mình cũng thừa nếu mà nói tự tay nấu món ăn, a, cái, a, cá rô ch phi chiên ấy, ồ, nó lần đầu tiên mình chiên, bắn tùm lum, rồi, ừm
Ừm. À. <laughs> Ờ.
Nó bắn đúng ớn luôn, rồi nó bắn, ờ, mới bỏ cá vào mình chạy 5 mét, nên mình chạy 10 mét
Ồ, hồi hồi, ờm, hồi tại vì hồi trước mình có thời gian ở mình á, nên là mình nấu ăn cũng bị giống như bàn á. Ờ, xong rồi, kiểu mà, tay, a, tay phỏng quá trời luôn. Ờ. <laughs>
Thì nói chung mình, ờ, mấy cái món dầu À, à, À. Ờ, cũng ớn ớn nhỉ? <chuckles>

<chuckles> Ờ, đúng rồi, kiểu, mà nó, kiểu, ăn nhiều thì nó hơi ngán một tí, nhưng mà thiếu thì nó lại, à, không có được, ờ, trọn vẹn hay không có được tròn vị á bạn. <chuckles> Ờ, thì những cái món này ở, ờm, ở chỗ của bạn thì nó có có, ưm, làm khác với lại những cái địa phương khác hông?
Thế à? Đúng á, đúng, đúng vậy, ừm hưm, đúng v À!
Có nguyên liệu này kia hoặc là cách chế biến nó có khác với cái địa phương khác bạn?
Ơ, a, thì đúng là coi á.
Ừm.
À, thì, <clears throat> kiểu như, cái nguyên liệu thì, ờ, mình nghĩ nó khác nhau theo từng vùng miền ấy, theo mình nghĩ là vậy. Đúng vậy, ừm, ví dụ như cái, à, kiểu như, ví dụ này, kiểu như cái, bạn biết kẹo chỉ hông?
Ờ. Ờ, tìm kiếm. Ờ, ờ, mình biết chứ, ở chỗ mình cũng có.
Kẹo kẹo chỉ của bạn thì chỗ bạn nó có cái phần gì màu hồng hông? Không chỉ phần, ờ, màu trắng cũng như gì, kiểu, phần màu hồng gọi là gì ấy?
À, thì chỗ của mình á là nó sẽ có một cái bếp tráng, nó sẽ rồi xong người ta kẹo người ta sẽ kéo, gọi là, thành chỉ, xong rồi người ta sẽ cho chỗ mình thì sẽ cho dừa dừa bào lên, ờ, đậu phộng nữa, dừa bào, đậu phộng cũng như một ít sữa đặc nữa. <laughs> Ờ, đúng rồi.
Đúng vậy. Đúng rồi. Đúng rồi, kẹp, ờ tí s đậu phộng. Ồ! dừa bào lên, rồi sữa đặc, đúng rồi, kẹp lại rồi ăn. À, bên, ơ, ờ, bên mình cũng y chang vậy, nhưng mà mình thấy có một vài chỗ sẽ thêm một cái phần như màu hồng á, mình hông nhớ nữa, nhưng mà phần đấy nó cũng cùng một cái màu trắng, một cái màu hồng vậy đấy, vô cục bánh kẹo chỉ.
Rồi. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, chỗ mình cũng có mà, mình cũng hông có biết cái đó gọi là cái gì ha.
Thiệt, thiệt nhưng mà nó ngon thì được rồi.
Ờ, đúng rồi.
Đúng vậy, thì đấy, kiểu như mấy nguyên liệu ấy.

Ờ, đúng rồi, mà tự nhiên thức dậy xong rồi, kiểu, mà thèm ăn một cái gì đó nóng nóng rồi, mấy cái món đồ ăn vặt ngày xưa nữa. <chuckles>
Ừm, ừm, đúng. Đúng. Wow! Đúng, đúng vậy, cái cái đây quá đã luôn!
Ừm, ờ, đang tiện nói về mấy cái món ăn này thì có một cái món ăn mà, kiểu mà, từ hồi nhỏ mà bạn, à, thích và vẫn hay nhớ hoài hông? <sniffs>
À. À. À! Có, cái này chắc chắn thì mình có rồi, mình nhớ nó, ưm, từng ăn một cái món ăn, và Cái này, ờ, cái món này mình nhớ nó có tên là, à, cá cá rô chiên, cá rô phi chiên.
Ừm. Ồ! <chuckles> Nghe cũng, ờ, hấp dẫn á bạn.
Đúng đúng, đúng vậy, ồ, kiểu như, nó nói chung giòn, nó có mùi cá, ăn với nấm, mình hông biết thế nào nữa, mà thích ăn mấy món, ưm, chiên giòn lắm.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. <chuckles> Ở, hưm ở chỗ mình á thì, à, thường mấy món cá chiên thì người ta hay cuốn với, a, rau này kia ăn cũng, ờ, ô kê lắm á bạn. <chuckles>
Đúng vậy. <chuckles> Wow! À, wow! Ôi, mát nữa.
Ừm.
Wow! Thiệt. Ừm.
Ờ, thường thường là, kiểu mà tại vì bây giờ mình ở sống xa gia đình rồi, chứ hồi xưa là ở chung với lại ba mẹ thì là, ờ, trời mà mưa mưa mát mát vậy là ăn cái món này cuốn rau nữa, <chuckles> nên khá là ngon ha!
À. Đúng, đúng vậy, đúng vậy. Ừm, đúng. Đúng, cái đúng. <chuckles> Đúng vậy, kiểu như, mình nghĩ cũng có thể lý do mà mình lấy cái món ăn đấy nó đụng đáng nhớ có thể do cái chất lượng nó cũng ô kê, kiểu như, nó có lúc nó tươi ấy, vậy. Với lại, kiểu như, cũng có lúc khá bất ngờ, kiểu như, lần đầu tiên được ăn ngon, kiểu vậy. Ừm, kiểu như vậy, kìa nè nó ngon, chỉ, ờ, chỉ sau lòng xe điếu thôi.
Ừm, đúng rồi. <chuckles> Ờ.